Äh, manche haben's nicht mal bemerkt, dass es unsere Stimmen waren.
Ach so, okay, das ist natürlich lustig, ne? Und haben die das dann g cool gefunden so im so im Endeffekt?
Ja. Ja, genau. <chuckles> Ähm, gemischte Meinung, manche meinten nein, manche meinten ja, also, es kommt immer drauf an. Es gab paar Songs, die äh, wir hatten auch mal so UK <snorts> UK-Rap gehabt, das hat 'n Kumpel zum Beispiel mega gefallen
Okay, mhm. Mhm. <chuckles> Ja.
aber den anderen gar nicht.
Ah okay, aber seid ihr dann auch, äh, mit englischen Parts da?
Ja. Na, wir machen eigentlich nur auf Englisch tatsächlich, also Englisch und Deutsch, ja also mehr englische Songs, paar auf Deutsch.
Ach, nur ausschließlich auf Englisch. Ah, okay, interessant. Mhm. W was gibt dir das so m m so ja, mehr auf Englisch zu machen? Findest du einfach, die Sprache ist von der Tonalität vielleicht einfach schöner als ähm, ja?
Ja, finde ich schon. Also bei Deutsch ist es irgendwie manchmal es ist irgendwie es hört sich nicht so cool an oder es ist schwerer zu reimen beziehungsweise einfach so Sätze zu bilden, äh, weil's einfach so viel Grammatik ist und deu äh, Englisch ist halt viel einfacher und entspannter, sage ich mal.
Mhm. Ja. Mhm, da kann man 'n bisschen mehr abkürzen in den Wörtern und so was. Na klar, mhm, okay, ich verstehe. Sprichst du denn noch andere Sprachen?
Ja, genau, genau, genau deswegen. Ich spreche am besten Deutsch, dann Englisch.
Mhm.
Ich spreche Vietnamesisch und Französisch 'n bisschen.
Okay, also, äh, n Französisch würde wahrscheinlich nicht ausreichen, um da vielleicht so 'n bisschen französischen Rap noch draufzuhauen, ne?
Ja. Nicht, ich ich kann ich sage dir so, es ist krass, wenn ich überhaupt in Frankreich nach 'm Weg fragen kann. <snorts> Ich hatte es in der Schule, aber das war's auch.
<laughs> Ach so, okay. <laughs> Ja. Okay, interessant. Und auf Vietnamesisch?
Äh, da kann ich schon mehr sprechen, weil meine Eltern Vietnamesisch sprechen. Also das ist, äh
Ab aber du kannst nicht auf'm Beat irgendwas machen?
Boah, ich glaube, meine Bet Es ist so kennst du das, wenn Leute nicht so gutes Englisch sprechen oder so oder so diesen deutschen Akzent haben? Ja, das ist bei mir Vietname Vietnamesisch. Also da merkt man schon raus: „Okay, der der kann's nicht so gut.”
Ja, ja, mhm. Ah, okay, interessant. Okay, dann bleibst du lieber also du sprichst aber dann wenn du jetzt hier grade, ähm, ja, Songs komplett auf Englisch machst, sprichst du dann auch wirklich 'n richtig gutes, flüssiges Englisch?